Kak, kan dalam hidup itu kan pasti selalu ada pilihan ya yang harus kita lakukan yang harus kita ambil, nah Kakak pernah nggak sih kayak, eee, apa ya. Setelah memilih itu ternyata itu adalah pilihan yang salah ternyata Kak, langkah yang salah, nah, kalau pernah itu kapan dan kejadiannya apa?
Iya. Mmm, namanya juga manusia ya pasti ada pernah ngerasain salah langkah atau enggak iten itu aku ngerasa itu manusiawi kok gitu. Dan waktu itu ada ketika momen aku ngerasa kayak aku udah milih hal itu udah bener kok menurut aku cuman ternyata, waktu hal yang pengen aku dapetin itu terasa lebih berat dan, ternyata itu salah langkah sama aku gitu.
Heeh. Mhm mhm. Bener. Oke oke, nah maksudnya salah langkahnya tuh ternyata setelah dijalanin, eee, kayak Kakak tuh s kayak salah mengukur kemampuan Kakak gitu untuk mengatasi itu gitu atau gimana?
Oke, mungkin, eee, bisa aku ceritain ya biar lebih relate ya. Jadi aku ngerasa waktu itu ini ya aku pengen kerja bukan dari 1 penghasilan tapi ada beberapa penghasilan. nah ada lah waktu itu teman aku itu kayak ini ya kayak, eee, istilahnya kayak promosiin teman dia itu buka side job.
Heeh, heeh. Mhm. Mhm. Oke. Mhm.
Kayak kerjasama sama dia melakukan suatu projek. Tapi setelah aku jalanin aku ngerasa kayak, "Ini kejebak aku ini." Kayak gitu. Secara nggak sadar. Kejebaknya itu aku ngerasa kayak aku mikir ini projek memang betul-betul kayak yang kita kerjain sebagai, freelance gitu, yang diapain menuangkan ide kreatif gitu ternyata aku salah dengan dia memanfaatkan dengan kata-kata projek tersebut, ternyata dia kayak secara nggak langsung kayak menjual jasa gitulah.
Oke. Mhm, kejebaknya karena? Heeh heeh. Mhm. Mmm, mhm, jadi jasa tapi yang dijual adalah jasa Kakak gitu sebenarnya, tapi diakui punya dia?
Dan oke. Eh, iya jasanya itu maksudnya kayak kita ngomong sebagai marketing menjual jasa-jasanya itu kemarin, tentang asuransi waktu itu.
Oke oke.
Nah heeh.
Jadi kayak, Kakaknya sebagai, "agen" tanda kutip gitu?
Eee, iya kurang lebih jadi agen tapi aku nggak, apa ya maksudnya aku berpikiran positif banget waktu itu ya jadi kayak mikir kayak, "Oh ini projek ya namanya oh bagus juga berarti ya aku juga pengen." gitu, karena kan aku juga tipe orang yang memang mau belajar hal baru dan waktu itu kebetulan aku juga ikut, kelas kayak voice over terus, eee, apa jadi storyteller kayak gimana kayak gitu-gitu lah yang memang sekarang lagi digandrungi jadi freelance gitu ya, cuman aku merasa kayak ketipu ini nggak bener nih teman aku cuman aku masih mengikuti permainan dia waktu itu Kak.
Heeh. Mhm. Heeh heeh. Iya. Mhm mhm mhm. Nah.
Tapi ya, eee, seiring berjalannya waktu aku ngerasa kayak "Oh ini mungkin akunya aja yang terlalu capek atau memang kayak gini." Selalu kayak aku nggak mendengarkan intuisi akulah gitu. Rupanya apa yang diberikan pembelajarannya terhadap mereka ke aku itu memang salah banget dan jatuhnya itu jadi senioritas gitu loh Kak.
Mmm, mhm. Mhm, oh jadi. Di sini tanda kutip di kamu tuh sebagai juniornya yang harus mau disuruh ini dan itu gitu ya Kak?
Iya jatuhnya kayak gitu terus kayak, setiap apa pun yang aku lakuin tuh kayak salah aja terus jadinya aku kayak, “Ah ini nggak bener.” Itu jadinya kayak salah langkah ternyata gitu karena ya di awal tadi awalnya kayak, mau coba bertahan mencoba positive thinking dengan hal yang terjadi gitu ternyata kayak, nggak bisa aku maintain sendiri gitu jadinya gitu.
Mhm, mmm. Nah, waktu itu, eee, apa yang Kakak rasakan? Terus apa sih yang Kakak rasa itu jadi, berat banget gitu loh untuk nerusin, eee, pekerjaan itu?
Sebenarnya memang nggak berat kalau misalnya aku bertemu dengan tim yang memang suportif ya cuman yang aku ketemu ini timnya yang kayak nggak sehat banget gitu kayak, bisa dia menerkam kita ngambil itu kan istilahnya nasabah ya kalau aku closing itu. Nah bisa dia ngambil nasabah kita dan me apa ya kayak brainwash orang kalau biar, orang itu enggak mau join sama aku gitu malah justru pindah ke dia. Iya jadi itu kan nggak sehat ya dan ada satu momen, eee, aku waktu itu mau closing-in satu perusahaan nah perusahaan itu kayak, udah mau oke sama aku, cuman karena dia tau aku mau closing jadinya ini ya karena dia atasan aku. Jadi dia berhak, eee, bisa nge-kick orang dari timnya gitu.
Oh oke. Ya betul. Oh tapi lewat mereka? Oh, oh iya iya. Ya betul. Mmm, mhm mhm. Nah terus kamu di-kick? Waktu itu?
Jadi aku ngerasa heeh. Aku bukan tricky sih lebih ke sedih ya ternyata kayak, sejahat itu ternyata orang itu gitu sama aku.
Oh oke.
Jadi aku ngerasa kayak, "Aku nih dimanfaatin doang nih katanya tim, katanya dia atasan tapi kok sebagai leader dia memperlakukan bawahannya seperti itu." Gitu.
Ya ya ya. Mmm.
Kayak dia intinya kayak nggak mau terima jadi aku ngerasa ini udah salah langkah banget gitu sama aku jadi kayak, eee, momen itu sih yang kayak ngerasa kayak, “Udah lah berarti memang ini jalannya dan jalannya memang dianya sendiri yang buat," eee, "skenario seperti itu biar aku juga nggak ngerasa bersalah kalau aku yang keluar sendiri gitu.”
Mmm. Nah terus, eee, yang apa yang Kakak akhirnya lakukan? Yang Kakak sesali itu sebenarnya, masuk ke tim mereka atau, eee, karena Kakak akhirnya mungkin menyudahi dengan mereka?
Iya nggak oke sebenarnya aku nggak lebih menyesali ke hal yang luar ya lebih aku menyesali kenapa aku dari dulu tuh nggak ngikutin perasaan aku gitu loh Kak, aku udah tau perasaan aku itu kayak, "Ini nggak bener nih aku udah dikerjain dari awal tapi kenapa aku iyain dari awal." Gitu.
Mmm, mhm. Oh oke oke, jadi lebih ke dalam diri sendiri gitu ya arahnya? Eee, nah kalau itu, eee, biasanya apa sih yang Kakak lakukan kalau udah lew ada di masa itu?
Iya bener. Nah karena kan itu nggak bisa menyalahkan siapa pun dan aku juga nggak mau menyalahkan keadaan dan orang-orang di sekitar yang termasuk itu ya. Jadi ya itu kan kesalahan kesalahan aku aku yang memilih dan, eee, itu jadi termasuk salah langkah dan pembelajaran juga ya untuk aku ke depan gitu ya. Jadi ya udah aku kayak lebih, memaafkan diri aku terus aku kayak ini sih perlahan-lahan kayak ngomong sama diri aku sendiri sebenarnya aku tuh mau ke mana arahnya, terus tujuan hidup tuh ke mana visi misinya tuh ke mana, gimana lagi caranya supaya aku tuh nggak terjebak dalam, hal seperti itu dan ngerasa salah langkah tadi gitu lebih ke sana sih.
Betul. Heeh heeh. Mhm mhm. Ya bet Mmm. Oke. Mhm. Nah, kalau Kakak menjalankan step-step yang tadi Kakak jabarkan itu, eee, Kakak merasanya, eee, dengan perasaan Kakak udah sedikit lebih baik gitu?
Iya justru karena mungkin dari awal aku udah tau itu salah langkah ya jadi ketika aku dikeluarkan begitu saja tanpa aba-aba dan tanpa, pamit kata-kata pamit atau minta maaf, dari pihak, eee, leader aku, jadi aku ngerasa kayak tiba-tiba plong, tiba-tiba nggak ada yang menghantui aku tiap malam. Gitu jadi kayak, “Oh ya bener ternyata ini emang salah langkah dari awal.” Gitu.
Mhm. Heeh. Heeh. Berarti pilihnya sesuai ya? Oke, ya, nah terus dengan perencanaan itu menurut Kakak membantu Kakak untuk move on nggak Kak dari, eee, masalah yang sebelumnya dihadapi?
Justru dengan aku dikeluarkan seperti itu ini ya mempermudah aku dalam menjalani kehidupan aku selanjutnya sih jadinya.
Mhm mhm mhm. Karena kayak udah, minimal 1 beban pikiran tuh udah hilang gitu ya Kak?
Iya beban pikiran udah hilang terus aku ngerasa nggak ini ya, nggak salah langkah lagi aku juga ngerasa nggak sebersalah terus sama diri aku sendiri gitu.
Heeh heeh. Mmm, mhm, nah terus, eee, Kakak pernah ada di posisi sampai, menyalahkan diri nggak Kak? Kayak, “Kenapa sih nggak percaya," eee, "feeling aku waktu itu?” Gitu.
Pas momen itu sih aku sempat kayak menyalahkan sedikit, eee, apa yang ang jadi pemikiran aku waktu itu gitu kenapa aku gak mikirin itu padahal itu udah, eee, apa ya tanda tubuh bilang itu ja "Nggak baik ng untuk kamu." Gitu, itu sih cuman, bukan lebih ke marah nggak nerima ya lebih kayak, kesel doang aja gitu.
Mhm mhm. Eee. Oke oke. <chuckles> Iya iya pasti kesel dong Kak maksudnya kayak, ya ini tadi udah kayaknya udah jadi lumayan harapan terus udah gitu ternyata kok, malah dari tim yang harusnya mendukung malah, te melakukan sesuatu yang, harusnya tidak dilakukan gitu kan jadi kayak nikam dari belakang ya Kak ya, itu kan, wajar sih menurut aku kesel ya Kak, kayaknya semua orang kalau dibegituin juga kesel ya karena kan, harapannya kalau kerja itu apalagi kerja tim, kan semua saling mendukung gitu ya Kak untuk sampai. Ke sana tapi ternyata nggak ketemu. <chuckles> Dan apa tadi?
Iya bener, iya bener. <chuckles> Kesel banget. Iya. Dan pun mhm. Itu makanya jadi kocak gitu kalau diingat-ingat, dan pun juga ini ya, eee, apa maksudnya kalau aku dapat dia juga dapat ya keuntungan itu gitu, dan pun aku juga heran kenapa dia sejahat dan licik itu gitu sama aku. Kalau dipikir-pikir kayak ketawa aja sih kok bisa sih aku kayak gitu dulu gitu? <chuckles>
Heeh. Iya. Iya iya. Oh. <chuckles> Tapi pengalaman itu mah sudah lewat kali ya Kak, moga-moga sih udah move on-nya jauh gitu dari itu gitu.
Iya udah lama banget. Udah dan bahkan waktu itu move on tercepat sih. 3 menit doang kayaknya aku sedih.
Mmm, mhm. Oh iya? Ah, oke, oh s maksudnya, eee, sedihnya yang waktu cuma di-kick itu dan itu selesai, udah lebih
Iya kayak kesalnya waktu itu doang gitu, nah selama 3 menit itulah kayak aku nger ngerasa kayak, "Ih kenapa gak dari dulu aja aku mikirin itu kayak dengerin intuisi aku." Ya udah kayak gitu, dan setelah itu kan aku happy aku ya ya kayak gitu. <chuckles>
Heeh heeh, heeh. Oh iya berarti beneran di bawah tekanan ya Kak ketika ada di jalan itu gitu. <laughs>
<laughs> Iyanya iya sih Kak.
Eee, ya terus, eee, berarti ga eee, untuk masa itu berarti Kakak tidak ada apa ya kayak pengalaman, menyalahkan diri terlalu berlebihan berarti ya? Cuman, "Ya udahlah itu udah salah langkah aja." Gitu ya kayak lebih terima aja? Oh. <chuckles>
Iya. Lebih legowo karena ini ya <chuckles> kocaknya waktu kick tuh ya, "Alhamdulillah," aku bilang, "alhamdulillah di-kick." Gitu. <laughs>
<chuckles> <chuckles> Oke, eee, Itu berarti mungkin udah di tahap yang emang udah lelah banget dengan kerjaannya itu Kak. <chuckles>
Kayaknya sih bahkan sampai kayak, aku tuh sering mimpinya tuh kayak ini Kak kayak dikejar deadline tiba-tiba aku ngomong sendiri tentang produknya, atau aku tiba-tiba bilang kayak, "Deal deal deal." Gitu, "tanda tangan sini pak." <laughs>
<laughs> Iya sih Kak itu kayaknya udah udah under stress banget itu Kak kerjaan itu.
Iya jadi takut agak cenayang gitu ya. <chuckles>
<laughs> Iya, nah tapi, eee, ini Kak mungkin yang bisa dibagikan lagi adalah, eee, kalau misalnya ada juga nih yang mengalami kejadiannya seperti Kakak gitu ya, jadi kayak, mmm, eee, membuat pilihan yang salah ternyata gitu ya, terus ada nggak sih, eee, cara terbaik, menurut Kakak untuk move on? Nah ini kan mungkin baru pengalaman yang, eee, buat Kakak, tapi sebenarnya, eee, move on-nya cepat ya untuk kasus yang ini tapi, eee, untuk hal-hal yang orang lain mungkin buat orang lain itu berat gitu ya, Kakak punya nggak, eee, antisipasi gimana sih supaya orang itu bisa cepat move on?
Heeh. Iya. Mungkin balik lagi ya dengerin apa kata hati kayak feeling atau intuisi gitu, dengan kita mendengar, eee, dari diri kita sendiri tuh sebenarnya untuk. Langkah pertama sih hal yang kayak, di apa ya hal yang kita dapatkan gitu, mmm, misal karena apa ya sebenarnya tubuh itu udah ngasih tau loh gitu respon kayak misalnya nih iya alarm, kayak misalnya nih kita lagi apa capek pasti kaki kita ca sakit kan? Pasti kita
Oke. Mhm mhm. Mmm. Oh ada alarmnya sebenarnya ya? Mhm mhm.
maunya duduk gitu dulu kan. Tapi, eee, kita nggak tahu dan nggak ngerti kita lanjutin nah, timbullah yang kayak varises gitu sama juga sama hal itu gitu, kalau kita udah ngerasa kayak udah nggak nyaman, itu ya udah diberhentikan aja apa pun alasannya gitu.
Heeh heeh. Mmm, mhm. Mhm. Oh oke oke jadi, eee, Kakak sarannya adalah, eee, balik lagi dulu lihat hati kita kayak gimana gitu ya? Apa udah ada mungkin, tanda-tanda awal yang sebenarnya sudah dirasakan oleh tubuh tapi kita cuekin gitu ya Kak ya?
Iya bener. Iya bener, karena apa ya manusia tuh sebenarnya man apa ya makhluk yang sempurna karena, ya itu tadi gitu walaupun belum sampai di otak, tapi anggota tubuh kita ini pintar loh gitu kayak, tiba-tiba kayak misalnya ada debu tiba-tiba dia nutup sendiri padahal di otak sendiri pun belum ter ini ya, belum dikasih tau ada debu gitu tapi tiba-tiba kita tutup, terus ada bakteri heeh, kayak pintar banget padahal sebelum, eee, sebetulnya kita gitu sebagai manusia, tapi tergantung, eee, manusia itu peka atau enggaknya aja sih.
Heeh. Heeh, betul betul. Refleknya itu ada ya? Mmm, jadi sa Baik oke jadi saran Kakak adalah balik lagi lebih dengerin "suara hati" gitu ya tanda kutip ya, yang kasih tanda-tanda semuanya itu menurut Kakak, sebenarnya semua udah ada tandanya sisa kita mau denger apa nggak gitu ya atau. sisanya adalah berarti berusaha untuk, menajamkan hati ya Kak? Jadi kayak kita tuh lebih peka, melihat situasi terus udah gitu, “Oh ini rasa di badan aku begini, ambil apa enggak.” Gitu tuh sebenarnya udah ada gitu ya Kak?
Iya bener. Iya setuju banget bener. Iya bener. Iya tergantung kitanya lagi ini mau menerima atau enggak nih gitu, kadang banyak yang bebal gitu kan kayak, "Ya udah lah nanti terusin aja," gitu, "toh aku juga masih bisa sanggup." Ternyata nggak sanggup, tiba-tiba sakit, bahkan ada yang tiba-tiba meninggal kan.
Mhm mhm. Mhm. Mmm. Oh ya ya betul banget, nah itu mungkin jadi alasan Kakak waktu itu menerima ya? Kayak, “Oh ya kemungkinan aku masih bisa kok ngejalaninnya.” Gitu ya.
Iya bener. Iya bener.
Oh oke nah terus ada cara lain nggak Kak untuk supaya cepat move on kalau menurut Kakak?
Mungkin ini ya lebih, eee, memahami apa yang terjadi itu belum tentu buruk kok sama kita mungkin itu sih. Kayak misalnya aku tadi gitu ngerasa kayak ini salah langkah gitu, tapi kan gak bisa berlarut-larut gitu ya udah, ya udahin aja gitu.
Mmm. Mhm.
Kayak gitu.
Mmm, terus itu efeknya lebih bagus justru ya ke Kakak ya akhirnya?
Iya, banyak positifnya masuk ke aku jadinya.
Oke. Ya ya ya menarik banget Kak terima kasih loh Kak aku hari ini kebetulan harus, eee, pergi dulu, mau keluar dulu. Sampai nanti ya Kak ngobrol-ngobrol lagi kita, iya bye.
Oke, iya makasih banyak ya Kak, iya. Bye.